عايزة أفضفض معاك كده وأعترف لك بحاجة الحقيقة، أنا عارفة إنها غلطة وغلط مش كويس فيَّ يعني، بس مش عارفة أتجنبه أو مش عارفة يعني أتخلص منه إزاي. وهو إن أنا مش باعرف أعتذر. اما بييجي على كرامتي، بييجي على خوفي إن الشخص اللي قدّامي رد فعله يبقى مش لذيذ. يعني بيبقى ما أعرفش تفكيره كله في الجانب السلبي لو اعتذرت. ما اتعودتش أعتذر من زمان ده اعتراف برضه و باحاول لو لو أنا يعني خلاص يعني غلطانة تمامًا يعني، إن أنا ألطَّف الجو بس ما اجيبش سيرة إن أنا معتذرة، يعني أعتذر بشكل غير مباشر زي ما بيقولوا. لكن الاعتذار، الاعتذار اللي هو آسف ومش هاعمل كده تاني والكلمتين دول، تُقال على قلبي مش عايزة أقول لك لحد فين.
يعني أنا طبعًا حاسس بيكِ طبعًا، وحاسس بكلامِك، اللي هو أنتِ يعني آآ، أنتِ مثلًا بتكوني غلطانة في حاجة أو اللي هو جاية تعتذري لحد معين فاللي هو أنتِ محروجة شوية، متوترة يعني خايفة مثلًا إن هو يرفض يرفض إعتذارِك ده. ففعلًا حاجة زي كده برضه توتر وكده. بس خليني بس كده في الأول يعني أسألِك، يعني يعني إيه طيب اللي بيخليكِ تترددي في الإعتذار ده؟
هو اللي بيخليني أت أتردد هو موضوع رد فعل اللي قدامي، وكمان يعني ساعات كتير جدًا يعني ب مش باقلِب الترابيزة قد ما بيبقى اللي قدامي برضه ع برضه عنده مشكلة، يعني أنت مثلًا لو افترضنا حد نرفزني، فأكيد أنت عملت حاجة خلتني أتنرفز، فخلتني أقول كلام مش لذيذ يخليك تزعل، وقد يبدو الأمر إن أنت ما عملتش حاجة غلط بس أنت فعلًا عملت حاجة تخليني أت أتضايق، وبالتالي تخليني أقول حاجة مش كويسة أو أ حاجة لازم أعتذر عنها، فدايمًا باقيسها كده إن أنا ما باوصلش إن أنا أغلط في حد أو أعمل حاجة غلط غير لما اللي قدامي يكون عمل حاجة غلط هو كمان، فخلاص هو أنا أعتذر، اعتذار باعتذار ف فـساعتها ب يعني بتركب دماغي على كده وخلاص ما باعتذرش.
أنا فاهمِك طبعًا. تمام. أكيد طبعًا يعني فاهم كلامِك كويس، بس عايز بس أعرف برضه يعني هل أنتِ في مثلًا مرة حاولتِ إن أنتِ تعتذري لحد و وكان برضه إيه رد الفعل اللي حصل؟
يعني آمم هو غالبًا كان موقِف بس معتق هو جاي في ذاكرتي، بس هو لأ، مش هو يعني مش مش عميق بقى ومُتعِب ومُؤذي أوي يعني. بس كذا مرّة أختي آآ أنا وأختي لمّا كُنّا بنتخانق يعني قبل ما كل واحدة ترتبط يعني في البيت، هي أختي الكبيرة، ف أنا آآ عرفت إن أنا زعل زعَّلتها فعلًا وإن أنا إن أنا اللي غلطانة، فقرَّبت منها كده وبادّيها حاجة معايا يعني أن إحنا نشارك فيها، آآ فقالِت لي: "لأ، مش عايزة منِّك حاجة."
إمم.
فمش عارفة ليه رغم الر إن الموقِف أهبل أوي يعني، بس لسّه فاكراه ما أعرفش ليه. لكن في بقى قِيس على كده إن هو إيه، آآ حد مثلًا في المدرسة نكون بنلعب وبعدي وبعدين اتخاصمنا، فأنا اللي أبدأ بالصُلْح، فتلاقيهم شِلّة اتلَّموا على بعض كده وبعدوا عنّي وسبي وسابوني مثلًا آآ مش م اللي هو يعني هي قرفِت عرِفِت تِلِم صحاب صحابنا المُشترَكين يعني تجاهها ويسيبوني لوحدي.
آه.
كده، يعني اللي هو يعني تجاربي مع الاعتذار وأنا صغيرة ما كانتش لذيذة آخ آخِر حاجة يعني.
أيوه مفهوم. يعني بصراحة، طبعًا أنا حاسس بيكِ وحاسس إن أنتِ الموضوع أصلًا معاكِ من وأنتِ صغيرة، اللي هو يعني أنتِ مش متعودة من وأنتِ صغيرة إن أنتِ تعتذري لحد أو كده آآ بس طبعًا يعني إحساس زي ده إحساس طبيعي طبعًا، لأن برضه في يعني في طبعًا ناس مش بتعرف تعز تعتذر في ناس مثلًا ب بتتوتر برضه زيك كده، فطبعًا يعني مش عايزِك تقلقي من الموضوع ده عادي. آآ، بس برضه خليني برضه أعرف يعني أنتِ موضوع الإعتذار ده يعني بتبقي عايزة تحققي إيه آآ من الإعتذار ده، يعني مثلًا عايزة توصلي لإيه بالضبط؟
هو بيبقى الإعتذار أحيانًا عشان أرتاح نفسيًا، إحساس ذنب مثلًا إن أنا أنا فعلًا آه، غلطت، فأنا عايزة أريح نفسي نفسيًا ده ساعات، وساعات آآ، لأ فوتي بقى، الشخص ده يهمِك أو يعني مثلًا لو كانت أختي تحديدًا مثلًا أو حد مُقرب يعني ففوتي.
يعني اللي هو آآ لو حد قريب منِك آآ ت تفوتي عادي.
إحنا ن لأ، ده الكلام اللي باقوله جوّايا بس ما باعتق ما ما ما باقتنعش في الآخر برضه، يعني لما باكون عندي نية الإعتذار أو يعني آآ ألوم نفسي أنا ليه ما اعتذرتش بيكون دي الأسباب. أنا ليه ما اعتذرتش ما كنتِ فوتِّي، أنا ليه ما اعتذرتش ب كده يعني. بس ما باعملش كده، ما باوصلش لدرجة إن أنا أعتذر.
هو طبعًا يعني يعني أنا معاكِ طبعًا، و فاهم كلامِك ده كويس، بس برضه خلّينا نتكلِّم برضه بشكل يعني آآ أوسع شوية، آآ هو طبعًا موضوع الاعتذار آه، وكُلّ يعني هو صعب برضه شوية وكُلّ حاجة، وفاهم كلامِك كويس، بس برضه يعني ليه ما بتخلّيش مثلًا تحُطي يعني مكونات الاعتذار دي قُدامِك، اللي هو مثلًا آآ هل مثلًا الاعتذار ده بسبب مشكلة منِك، أو إن أنتِ آآ عايزة تعترفي على حاجة أنتِ عملتيها مثلًا، أو تعبير للندم عن حاجة مُعيّنة، ف أنتِ مثلًا لو حطيتي حاجة زي كده قُدامِك، وأنتِ عارفة الشخص اللي قُدامِك ده كويس، آآ فأكيد هتبقى فاهمة مثلًا أنتِ هتدخلي منين تعتذري له منين بالضبط، بحيث إن هو يتقبل الاعتذار ده، فهل مثلًا في مَرّة حاولتِ إن أنتِ تفكري في حاجة زي كده، يعني إن أنتِ تعتذري لحد أو حاجة، آآ بس اللي هو يعني هو لمّا يعتذر يعني هو مثلًا لمّا أنتِ لمّا أنتِ اعتذرتي مثلًا للشخص ده وكده، آآ مثلًا ما تقبلش منِك ما تقبلش منِك الاعتذار فالموضوع ده أثر عليكِ والّا لأ؟
هو أنا ما امم. هو أنا دايمًا الموضوع إن هو رَدّ فعله آآعارف يعني لو حصل أو هو نادرًا ما يحدث يعني، آآ إن أنا اعتذرت، والطرف التاني آآ ما تقبلش اعتراز اعت اعتذاري في نفس اللحظة قبل ما أكمل حتى، أنا مش باكمل، أنا يعني مش هاعمل وق آآ Turn two يعني، مش مش مش هاعتذر تاني، زائد إن أنا المشكلة عندي في إن أنا ن زي ما أنت قُلت كده لمّا باقعُد مع نفسي كده، وأقول إيه وإيه وإيه، ففي ما تفهمش بقى ده الEgo اللي عندي والّا إيه، يقعد يقول لي طَب هو في المُقابل عمل كذا، أنتِ ما عملتيش كذا إلا لمّا هو آآ قال كذا كده فاهم، يعني دايمًا بابرر أنا ليه غلطت الغلطة دي، أو إن ال الحاجة دي اللي اللي هي الناحية التانية مِنّي بتقول لي لأ، أنتِ المفروض تعتذري.
تمام. مفهوم يعني آه، طبعًا مفهوم. أكيد يعني أنا فاهم طبعًا كلامِك كويّس، و وفاهم إن أنتِ اللي هو الحاجة دي يعني مثلًا بتبقى في صِراع كده جوّاكِ، اللي هو أنتِ بتقعُدي بقى تفكّري في الحاجة دي كتير جدًا، فاللي هو ما بتبقيش عارفة إن هو تعملي إيه وقتها، هتحسّي إن أنتِ عملتِ حاجة يعني حاجة صح، هتعملِ أنتِ برضه بتحسِي برضه إن أنتِ عملتِ حاجة تانية غلط كان المفروض تعملي حاجة تانية، فأنا فاهم طبعًا الكلام ده كويّس، إيه برضه يعني عايز برضه اللي هو إي يعني مش عايز اللي هو أ نصعّب الموضوع عليكِ برضه، هو ال الموضوع بس إن أنتِ أهم حاجة تكوني يعني فاهمة اللي قدّامِك كويّس بحيث إن أنتِ تتكلّمي برضه معاه، إيه مثلًا أنتِ عملتِ حاجة غلط خلاص أنتِ شايفه إن أنتِ عملتِ الحاجة دي غلط والمفروض إن أنتِ تعتذري للحاجة دي علشان برضه ممكن الشخص ده يكون صديق، يكون قريب، فاللي هو، ممكن مثلًا آآ يعني إن أنتِ ما تعتذريش لحد وكده ده ممكن يسبب آآ يسبب مثلًا مشاكل، فلأ أنتِ أكيد مش عايزة تخسري الشخص ده، فالاعت يعني الاعتذار ده طبعًا مش حاجة وحشة خالص يعني ده بجد حاجة حلوة، وطبعًا الش الطرف التاني ده يعني لما يشوفِك أنتِ فعلًا آآ جيتِ اعتذرتِ فأكيد اللي هو هيبقى شايفِك إن أنتِ إن هو فعلًا بالنسبة لِك برضه حاجة مهمة عشان كده إن أنتِ جيتِ تعتذري، فأنا شايف إن إن برضه إن أنتِ تاخديها كخطوات كده يعني خطوات صغيّرة خالص كده، تقترحي مثلًا قدّام نفسِك ت قبل ما اللي هو قبل ما ترُوحي للشخص دَوّة وتبقي تعتذري له، يعني قُولي مثلًا شويّة خطوات تعمليها كده، وشوفي كذا اعتذار برضه بكذا شكل آآ مختلف بحيث إن تشوفي إيه الأنسب ليكِ وأنسب للشخص ده، بحيث إن أنتِ لو قُلتِ له الحاجة دي تبقى أنتِ عارفة إن هو يعني فعلًا هيتقبّلها واللي هو هيسامحِك مثلًا لو أنتِ كنتِ عاملة حاجة فيتقبّل أسفِك ده.
إمم، إمم. هو جزء من كلامك صح حقيقي يعني في ناس كتير أوي أنا عارفاهم وفاهماهم وعارفة إن هُم هيقبَلوا اعتذاري بسهولة يعني، مش الناس اللي هي هتكابر أو هت هتدوس على كرامتي يعني أو كده. فماشي ممكن آآ يعني أحاول حتى لو على مستوى الناس اللي أنا يعني عارفاهم كويس وإن هُم مش هيقابلوني بشكل سيء سخيف يعني.
بالضبط يعني أنتِ فعلًا تحاولي آآ تحاولي مثلًا مع أشخاص يكونوا قريبين منِك جدًا، ولو أنتِ عملتِ حاجة ومفروض إن أنتِ تعتذري آآ أنتِ عارفة إن هو الشخص ده مش هياخد الاعتذار ده بشكل وِحِش أو مش هيح مش هيحرجِك، فأنتِ خدي الحاجة دي زي خطوات كده اللي هو إيه، اللي هو آه أ أنا ه هاجرَّب الاعتذا هاجرَّب إن أنا أعتذر للشخص ده وعارفة إن هو كده كده مش يعني مش هيرفض أسفي أو حاجة، فاللي هو برضو تاخديها إيه كتشجيع ليكِ بحيث إن أنتِ لو عملتِ آآ مثلًا مشكلة حصل منِك موقف و ومحتاج إن أنتِ فعلًا تعتذري لشخصٍ ما ف حاجة زي كده تكون اللي هو إيه أنتِ عملتيها قبل كده، خلاص خدتِ على الموضوع، اللي هو أنتِ فعلًا خدتِ الجرأة إن أنتِ والتوتر ده طبعًا يعني خلاص اتشال اتشال من عندِك، بحيث إن أنتِ برضو تتجرئي، فهتلاقي برضو الموضوع بقى أسهل ليكِ وكل حاجة.
بالضبط. إمم. أتمنى فعلًا والله فعلًا إن أنا يعني أشيل من عني الحرج في موضوع الاعتذار ده، لأنه ساعات بيضايقني وباحس إن أنا يعني بأنِّبْ نفْسي كتير أوي بسببه، وباحس إن أنا ممكن اللي ما بيفهمنيش يعني ممكن أخسره، وكتير أوي ناس خدت موقف مني في الموضوع ده.
بالضبط.
آآ مبسوطة إن أنا فضفضت معاك بجد والله وفرَق معايا الكلام.
شكرًا ليكِ.